Oo tsaka ano eto pa 'no, very straight forward kasi so yun nga minsan 'pag nagsasabi ako gusto ko ng parang gusto ko ng wanton 'no, parang i sasabihin niya lumabas ka bumili ka ng ano, ganyan. Sa sa pag sinabi ko na, "Parang wala akong time lumabas na sa ano nagtatrabaho ko," ganyan sabi niya, may sasabihin niya, "Oh ako ba may time 'di ba double shift nga ako 'di ba?" 'yong mga ganyan. Sabi ko, "Hindi naman ako humihingi sayo, sinasabi ko lang naman," yung mga ganun minsan may mga may mga ganong ano, na parang <tsk>
Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Mhm. Hmm.
Ah, pero yun, pag nasabi ko na yun, oo maya maya ayan na si FoodPanda, si Grab ganyan. Kaya minsan napapangiti na lang ako na parang, ito ang hilig magreklamo din eh ang daming ang hilig ko umapela pero ibibigay. <laughs>
Mm, oo maganda. Hindi ka rin matiis. <laughs> Oo.
Oo, ibibigay naman pag-iinitin pa yung ulo ko, ganyan. 'Di b
Mm, <chuckles> oo way talaga, way talaga niya yun na talagang asarin ka may may mga ano yung mga ganyang style yung mga lalaki na para maba kumbaga lagi mo siyang maaalala asa aasarin ka talaga. Kasi siyempre sobrang asar mo talaga lang maisip lalaking to talaga ganyan. So hindi mo makakalimutan maghapon dahil sobrang asar mo, andiyan, 'andiyan sa memory mo siya palagi.